हाँ बिल्कुल, अ, देखिए एक तो अ, मैंने मतलब एक तो संगीत का तो होता ही है स्लो म्यूज़िक अ, या फिर उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? बहुत जो उम, ख़ैर ख़ैर स्लो म्यूज़िक ही है। और एक मैंने देखा कि ये मेरे दिमाग में चला कि अपनी लोकल पेपर में, हमारे शहर हर जगह होता है शायद अ, वहाँ पे मैंने देखा कि लोग अ, हमारे यहाँ पे वर्कशॉप्स होते हैं। तो अगर सपोज़ कोई क्रिएटिव होना है अ, या फिर कुछ भी होता है, मैं वर्कशॉप्स में जाना पसंद करती हूँ। उसमें देखिए आप बहुत अच्छे अ, शानदार से, आपसे भी बेहतर, एक से एक, बड़े से ब एक से एक मज़ेदार लोग जिसके पास अ, आराम बहुत अच्छी कला प्रदर्शित होती हैं, उनसे मिलते हैं। और आप जब उनसे वार्तालाप करते हैं या फिर जब उनसे घुल-मिलते हैं, अब उनकी कला को देखते हैं और उनके साथ जब आप व व वर्कशॉप्स में काम करते हैं, तो ऑटोमैटिकली आप अपना कुछ न कुछ आपको इंस्पिरेशन ज़रूर मिलता है। बिल्कुल मिलता है। जी, जी। तो जी। तो ये है और एक मेंटर भी जो होती है ख़ास कर कि ये ख़ास कर कि ये वर्कशॉप्स मेरा लिए बहुत ज़्यादा काम होते हैं। क्रिएटिव अ, अगर मैं क्रिएटिविटी अगर कुछ कम हो गया है तो इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान देता है क्योंकि जैसे मैंने कहा एक्सपर्ट होता, एक से आपसे भी बहुत बेहतर लोग भी जब शामिल होते हैं जी, ऑडियो आइडियाज़ शेयर होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक जी, जी, जी।
हुँ। अच्छा। अच्छा। हुँ, हुँ। बिल्कुल। अच्छा। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। वो तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। ठीक है। बहुत बढ़िया होती है। एकदम सही बात है। तो ये बताइए कि मतलब अ, जब आप वैसे बाहर निकलते हैं इस चीज़ से, है ना? मान लीजिए कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ब्लॉक हो गई है। उसके बाद आप फिर से आपने ऐसी ऐसी गतिविधियाँ आप बता रहे हैं, ऐसी आप करके इससे बाहर आते हैं। तो आपके अंदर बदलाव कैसे आपको महसूस होते हैं ये बताइए?
हुँ।